Ay, claro, sí me imagino, la verdad es que las fotos de tus hijos y de tu familia debe ser, pues, como tú dices, tu más grande tesoro, ¿no?, son tu más grande tesoro en tu vida, y, pues, plasmarlo y tenerlo ahí guardado con las fotografías, pues todavía mucho más lindo, ¿no?, o sea, como que mantener esos momentos por siempre no tiene precio, ¿no?
Sí, definitivamente, y la otra parte, me gustaba mucho, eh, la naturaleza, o sea, los atardeceres, así como esas fotos tipo postal, <laughs> o sea, de cualquier cosa, yo veía un atardecer, y guau, estas fotos, ¿no?, entonces, yo siempre fui súper súper de tomar, era súper fan de las fotografías, yo que tomaba de todo lo que yo encontraba que veía raro, diferente, obviamente, con el celular, pues es, no no no, o sea, fue super diferente, yo creo que para mí fue fue una un cambio, ¿no?, muy positivo por la fotografía, entonces, no pues, ya tomaba de todo, o sea, si ya veía una flor ahí que me gustaba en un parquecito, la foto, ¿no?, entonces, porque ya el celular lo estás cargando todo el tiempo, entonces, de cualquier cosa que encontrara que me llamara mi atención, tomaba yo fotos, y fotos y fotos, yo creo que si las pudiera revelar, no sé, no no cabían en el cuarto, <laughs> de tanta cantidad. No, sí no yo creo que varias cajas, no creo que una, sí, definitivo, porque, pues sí, te digo, tengo ahí fotografías de en cajas, porque no no no compraba yo, este, álbumes, fíjate que no era de ese, no coleccionaba álbumes, porque sí eran mucho espacio, po ponías bien poquitas, <chuckles> no me alcanzaban los álbumes, entonces, ¿no?, y tengo cajas y cajas de, pues, te digo que yo empecé desde muy joven a tomar fotos de lo que fuera, ¿no?, que que el amigo, que la graduación, que todo ese todo, y entonces era así como mi fascinación la fotografía, nunca me dediqué profesionalmente, yo creo que fue 1 de mis hobbies, que que disfruté bastante, y que sigo disfrutando hasta el día de hoy, eh, ahorita ya también le metí al video, ¿no?, <laughs> ya de, ah <chuckles>
Ah, sí, ándale, claro. <laughs> Sí. Sí, que hermoso. Necesitarías una caja de esas de mudanza, ¿no?, porque si no, no. <chuckles> Varias cajas. <chuckles> Ujú. Okey. <chuckles> Claro. Ah, ya, ahora con, ya, con la facilidad de solo un botón de al lado, y ya empiezas a tomar video, ¿no?